तो मेरे को एक परेशानी का काफ़ी देर से सामना करना पड़ रहा है वो क्या चीज़ है कि बजट में चीज़ें ढूँढना। अब मेरे साथ अक्सर क्या होता है कि, मैं जब जाता हूँ कुछ न कुछ शॉपिंग के लिए या कुछ ख़रीदने के लिए तो मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को जितने मे मैं सोच के जाता हूँ अक्सर उससे ज़्यादा मैं ख़रीद लाता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है, कभी-कभी जितना मैं बजट सोच के चल रहा हूँ उससे मिलता ही नहीं है उतने में। फ़िर मैं परेशान हो जाता हूँ, यार कि अब क्या करूँ? और कभी-कभार जब ज़्यादा पैसे होते हैं तब तो मैं ले आता हूँ और च कभी-कभार जब पैसे कम होते हैं, तो तो मतलब मेरे को परेशानी हो जाती है। तो फ़िर इन चीज़ों का समस्याओं का मैं सही बताऊँ तो काफ़ी सामना करना पड़ रहा है मेरे को। तो इसी चीज़ की आज मैं आपसे 1 सलाह लेने आया हूँ कि मैं कैसे एक बजट में, अगर मैं बात करूँ ख़ूबसूरत कपड़े कोई अच्छी-से गिफ़्ट अगर किसी को देना हो या फ़िर कोई डेकॉर वग़ैरह जैसे अभी क्रिसमस भी आ रही है। तो इसकी चीज़ें मैं कैसे अच्छे बजट में एक ढूँढ सकता हूँ जो कम बजट में मेरे को मिल जाए?
उहुँ, ओके हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। अ, जी, अ, बिल्कुल मैंने आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और बिल्कुल ये बहुत स्वाभाविक है इस तरीके की उलझन होना हमारे दिमाग में कि कैसे कपड़े खरीदें और कैसे बजट का भी ध्यान रखें किसी को गिफ्ट किस तरीके का दें? डेकोर के आइटम्स जो आजकल हैं मार्केट में वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और उनको देखकर अ, सबका मन ललचा जाता है, लेकिन बजट में भी देखना ज़रूरी है। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करुँगी कि आपको एक अच्छी सलाह दे पाऊँ, आपको एक अच्छी अ, कह सकते हैं कि एक ऐसे टिप्स बता पाऊँ ताकि आप अपने बजट में जो है अ, अच्छे कपड़े गिफ्ट वगैरह जो हैं खरीद सकें। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी इस समस्या के बारे में थोड़ा-सा और विस्तार में जानना है अ, जैसे आप अगर हाल-फिलहाल की बात करें तो आप क कैसी चीज़ ढूँढ रहे हैं, कपड़ा, गिफ्ट या घर की सजावट?
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, तो देखिए मैं हाल की अगर अभी की बात करूँ आपको बताना चाहूँ तो अभी मैं डेकोर की गिफ्ट की अगर मैं बत बात करूँ तो, वो ढूँढ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस में सजावट वगैरह करना मतलब वो तो ज़रूरी ही है और मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, तो मेरे को ये चीज़ करना और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लगना चाहिए कि यार कोई फेस्टिव सीज़न है। तो उसके करके मेरे को अब क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह ढूँढनी है, लाइट्स ढूँढनी हैं, अच्छा पेड़ हो चाहे मेरे अंदर दुकारओ दुकान के अंदर की डेकोरेशन वगैरह हो जाए, तो ये चीज़ों का मेरे को अभी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ पा रही हूँ और बिल्कुल इस पे हम एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुँचेंगे इसकी मुझे उम्मीद है। अ, मैं आपसे एक बात यह भी जानना चाहती हूँ कि मतलब आपका लगभग बजट कितना है? यानी आपका आप अपनी आय का कितना प्रतिशत जो है अ, कितना प्रतिशत आप इन चीज़ों पे खर्च कर सकते हो? कितना बजट आप जो हैं दे सकते हैं इसमें?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं अपने आय का कोई लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ना 20 से 30 प्रतिशत मैं खर्चना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें से 10 प्रतिशत जाता है भगवान जी को और उसमें से 30 प्रसि प्रतिशत जो जाता है वो माता-पिता को जाता है और बचा हुआ देखिए बचता है 60 प्रतिशत, 60 में से अगर मैं अगर देख के चलूँ तो 30 मैं सोच रहा हूँ कि 30 मेरा डेकोरेशन में निकल जाए और बाकी का जो 30 है वो मेरा अपने में मतलब थोड़ा इधर-उधर के काम और भी जो रहते हैं, उन चीज़ों में मेरा मतलब पूरा हो जाए।
जी। उहुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं अच्छे से आपकी बातों को समझ पा रही हूँ थोड़ा-सा और मुझे इस पे आपकी जो है थोड़ी-सी जानकारी चाहिए कि आप जब शॉपिंग करते हो। तो वो आप कैसी करनी शॉपिंग पसंद करते हो। ऑनलाइन, ऑफ़लाइन वो लोकल मार्केट में जाते हो? जैसे देखा जाए तो ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे अ, जो है उसका सामान मिलता है, रिटेल का सामान मिलता है। तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, तो सही बताऊँ तो मैं ऑनलाइन भी देखता हूँ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें देखना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब ऑनलाइन क्या है वैराइटीज़ वगैरह की अगर मैं बात करूँ आपको, वैराइटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एक रेट जो होता है, रेट का भी पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या रेट मिल रहा है? वहीं पे मैं ऑफ़लाइन की बात करूँ, तो ऑफ़लाइन रेट वगैरह चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो वही है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी मेरे को पसंद है कहीं न कहीं और अगर बोलूँ जो बेटर मतलब जो अच्छा लग जाए, जहाँ पे अच्छा रेट मिल जाए और अच्छी चीज़ मिल जाए।
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अ, बिल्कुल मैं आपकी ये जो बात है, वो अच्छे से समझ पा रही हूँ। अ, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि आपका कोई खास स्टाइल है या कोई रंग है या कह सकते हैं कि जब आप कपड़े खरीदते हैं, तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हो? ट्रेंड जो चल रहें हैं उन पे या आप अपने कम्फर्ट पे ज़्यादा जो है ध्यान देते हो?
हुँ, तो मैं अगर अपना आपको बताना चाहूँ तो ज़्यादातर क्या होता है देखिए अभी का जो ज़माना चल रहा है ना, अभी का जो समय चल रहा है वो चल रहा है ट्रेंड का। तो मैं भी कहीं न कहीं यही चीज़ देखता हूँ कि मेरे को ट्रेंडिंग चीज़ें मिल जाएँ और मतलब जो अभी के समय में चल रहे ताकि लोगों को आकर्षित लगे देखने में कि यार कोई नई चीज़ आई है और मेरा यही रहता है हमेशा कि देखो मेरा क्या है कि हमारा जो कारोबार है उसमें ट्रेंडिंग चीज़ें होना ज़रूरी है। वरना लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पे पुरानी टाइप की चीज़ें मिलती है तो यहाँ पे जाना ज़रूरी मतलब सही नहीं है, फायदेमंद नहीं है। तो वही है कि हर चीज़ ए टू ज़ अगर मैं बोलूँ ट्रेंडिंग होनी चाहिए जो लेटेस्ट मतलब जो अभी डिज़ाइन चल रहे हैं नए-नए समय के वो चीज़ होना ज़रूरी है और मैं सही बताऊँ तो डेकोरेशन भी अगर बताऊँ तो नई ही होनी चाहिए क्योंकि देखिए क्या होता है अक्सर कि डेकोरेशन अगर अच्छी होगी ना तो लोग सोचेंगे कि, "नहीं यार ये भी अच्छा है, कुछ अच्छा दिख रहा है तो चलो इधर जा के देखते हैं।" तो एक बार कस्टमर जब अंदर आ जाता है वो कुछ ना कुछ लेके ही जाता है और उसके अलावा अगर रंग पसंद की बात करूँ, तो देखिए क्रिसमस में तो रंग वही होता है ना कि पेड़ हरे रंग का हो और उसमें डेकोरेशन जो हो बॉल्स वगैरह वो लाल कलर की हो, तो ये सब चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो ये सब चीज़ों का अच्छा लगता है मेरे को और यही है कि अ, ये चीज़ होनी चाहिए और बस यही है कि मैं इन चीज़ों को कहीं न कहीं विस्तार से देखना चाहता हूँ।
हुँ, हुँ। जी। ओके। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हम्म। हम्म। जी, हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं काफ़ी हद तक आपकी जो परेशानी है जो तरीके आप सोच रहे हैं वो समझ पाई हूँ। आपसे एक आख़िरी सवाल है जो मैं इस पे करना कहना पूछना चाहती हूँ आपसे, कि आप कितने अ, कह सकते हैं रचनात्मक हैं? आप डी आई वाई जो चीज़ें होती हैं या रिसाइक्लिंग चीज़ें होती हैं उनमें आप आपकी पसंद कैसी है? या आप कितना उसको मानते हो? कितना आप कर पाते हो?
हुँ। तो जी, जी, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए रिसाइक्लिंग करना ये चीज़ ज़रूरी है और मेरे को लगता है कि मैं रिसाइक्लिंग करता हूँ वो क्यों? देखिए जैसे क्या हो गया मैं आपको सही बात बताना चाहूँ तो जैसे दिवाली की डेकोरेशन का सामान था। वो क्या किया मैंने जो-जो यूज़ हो सकता था ना रियूज़ हो सकता था, वो मैंने क्या किया? वो मैंने सँभाल के रख दिया। अब मैं क्या करूँगा उसको ये जो क्रिसमस की डेकोरेशन होगी ना और न्यू ईयर की जो डेकोरेशन होगी इसमें मैं उसका उपयोग करूँगा। अब उससे क्या होगा कि मेरे इधर भी पैसों की बचत हो जाएगी। और मैं सही बताऊँ तो दिवाली पे मैं सामान जो था वो नए-नए ही सामान लेकर आया था। तो लाइट्स वगैरह भी यूज़ हो जाएँगी और मेरा डेकोर का सामान भी यूज़ हो जाएगा और उसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ तो वही है कि पैसों की भी बचत हो जाएगी। और मेरे को लगता है कि जैसा मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं वो जो मेरा सामान है ना उसमें थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत मदद कर भी देगा। क्योंकि वो मिलता-जुलता ही सामान है। दिवाली में भी ऐसे ही होता है ना जम के डेकोरेशन होती है और क्रिसमस पे भी जम के ही होती है। तो वही दोनों चीज़ें हैं। अब देखो क्या होता है, क्या नहीं होता पर ये है कि जो और चीज़ों की ज़रूरत है मेरे को उसमें, मेरे को ना बजट की थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही है और उसी चीज़ की आज मैं सलाह लेने आया हूँ आपसे कि मैं ऐसा मतलब क्या मतलब अपना बजट को थोड़ा बढ़ाऊँ या फिर चीज़ें मैं कहाँ पे ढूँढूँ या फिर अपना थोड़ा चीज़ें कैसी देखूँ या फिर सस्ती देखूँ या फिर जो मेरे को मैच कर जाएँ ऐसा कुछ बताइए? क्या करके मतलब कम बजट में खूबसूरत चीज़ें मैं खरीद सकूँ?
जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। जी। हुँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी जो बातें हैं बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ। और कहीं न कहीं जो आप सोच रहे हैं वो का काफ़ी कबिल-ए-तारीफ़ है कि आप अपने बजट को ध्यान में रख के चीज़ें सोच रहे हैं। और इस तरीके की उलझन होना जब हमारा बजट थोड़ा-सा टाइट हो तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है और आप इसमें बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अ, कपड़ों की तो आप कपड़े जो हैं ऐसे कपड़े ले सकते हैं अ, ये सोच के पहले तो कि ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जिनकी आपको पहले ज़्यादा ज़रूरत है? आप कोशिश ये करें कि एक साथ सारे कपड़े ना लें, धीरे-धीरे करके अ, ज़रूरत के अनुसार जो है अपना सामान जो है कपड़ों का वो ख़रीदें। और हमेशा ध्यान में ये रखें कि महँगा का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा ज़रूरी है। आप जब अ, ऑनलाइन जैसे आपने बताया आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हो तो उस समय आप अपने अ, जो रिव्यू होते हैं वहाँ पे रिव्यू देख कर आप ज़रूर खर उनको ख़रीदें। इसके अलावा आप ये भी ध्यान दें कि क्या उनकी रिटर्न पॉलिसी अगर वो अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं निकलते हैं तो क्या उनको हम रिटर्न कर सकते हैं? इसके अलावा आप कपड़ों में क्या कर सकते हो, ऐसे अपने कपड़े चुनें न्यूट्रल अ, रंग के हों या फिर ऐसे जो आप बदल-बदल के 2-3 अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे एक कॉमन हमारी ब्लैक पैंट है, ब्लैक जीन्स होती है। तो आप उनको क जो है अलग-अलग शर्ट्स के साथ जो हैं कैरी ओन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप सजावट की चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कह रहे थे कि सजावट जो है, डेकोर जो है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप आलरेडी जो है जो दिवाली पे बचा हुआ सामान था उसकी मदद से अपना क्रिस्मस की प्लानिंग कर रहे हो। तो आप डेकोर के लिए जो है आप छोटी-छोटी जो वार्म लाइट्स हैं, फेयरी लाइट्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हो तो टेबल कवर, कुशन इनको अगर आप बदल देंगे तो इससे भी जो है ना हमारा घर जो है उसको एक नया रूप सा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको डीआईवाई का शौक है या फिर अगर आप थोड़े-से रचनात्मक हैं, आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप खुद से पेंट करनी हुई चीज़ें भी लगा सकते हो। इससे आपका घर सुंदर भी लगेगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने बनाई थी। इसके अलावा जैसे आपने बात करी गिफ़्ट की तो गिफ़्ट में आपको यह जो है, ये ज़रूरी नहीं कि आप महँगा गिफ़्ट दो। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अ, वो जो चीज़ें हैं वो दूसरे के थोड़ी-सी काम आएँ। मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दे सकती हूँ। जैसे अ आजकल जो चल रही है, जैसे मोमबत्तियाँ चलती हैं खुशबू वाली अ, या फिर कॉफ़ी मग दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक इंडोर जो प्लांट्स होते हैं आप वो भी दे सकते हो। अगर आप किसी गर्ल को गिफ़्ट कर रहे हो तो स्कार्फ़ वग़ैरह दे सकते हो। यानी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कम अ, बजट में भी आप ख़रीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बताई हुई जो सलाह है, जो कुछ टिप्स हैं वो ज़रूर आपके काम आएगी और आप अपने बजट में खूबसूरत चीज़ें भी आसानी से ख़रीद पाएँगे। जी।
हुँ, हुँ। जी। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी देखिए सही बताऊँ तो आपकी बात सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं यही मेरी समस्या का हल है और मैं आशा करूँगा कि ये जो आपने चीज़ें बताई हैं जैसे बजट में डीआईवाई के बारे में बताया, ये चीज़ें बताई पेंटिंग्स वग़ैरह तो ये चीज़ करने की कोशिश ज़रूर करूँगा क्योंकि ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी और ये भी काफ़ी अच्छा बना सकता है मेरी दुकान को। तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।